जी। देखिए मेरे को ना बचपन से काफ़ी अ, गंदी-सी आदत आप बोल सकते हो जो कि लग चुकी है मेरे को और वो आदत है मैं पैकेट के जो फूड है या फ़िर पैकेट का जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा खा लेता हूँ। और क्योंकि देखिए बचपन से मेरे अ, घर वालों ने मेरे को ऐसी छोटी-सी आदत करी थी कि यार मैं जभी भी अ, स्कूल जाता था तो उस वक़्त मेरा जो स्कूल का टाइमिंग होता था या फ़िर समय होता था वो सुबह के 7 बजे होता था। तो उस वक़्त घर पे ड जल्दी खाना नहीं बन पाता था। तो हमारे घर पे मेरे को का काफ़ी बार ये कहते थे कि क्या त तू बाहर से कुछ खरीद के लेके चला जा। और भले ही मेरे को वहाँ पे बाहर काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें मिलते थे। जैसे डोसा हो गया इडली हो गया लेकिन नहीं अ, मैं वो नहीं लेता था। मैं मेरे अंदर चुल मचती थी और मैं जा के कोई पैकेट का फूड ले लेता था। जैसे लेज़ हो गया कुरकुरिया हो गया। उस वक़्त ना कुरकुरिया बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे तो कुरकुरिया लेके चला गया। तो मैं हमेशा ऐसे ही मेरे को आदत लगी है और मेरी अ, पेट भी काफ़ी बार ख़राब हो चुका था। लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों हाल-फ़िलहाल में मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ ना, तो मेरे को खाने पे उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है। मेरा बस वो पैकेट का फूड कहीं पे दिख जाए मेरे को लेज़ का पैकेट दिख जाए। और अभी तो मेरे को अगर महँगे-महँगे कोई भी पैकेट दिख जाए जो कि मैंने कभी खाए नहीं है तो उसके ऊपर अपने आप मेरा हाथ चला जाता है। तो मैं आपसे ये अ, पूछना चाहता था कि यार ये मेरी जो आदत है उसको कम कैसे करूँ, मैं?
हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल देखिए, समझ सकता हूँ आपकी बात और जब पैकेट की बात करी आपने तो पैकेट ही इतनी आकर्षित आकर्षण देती है हमें कि हम रोक नहीं पाते खुद को और ले ही लेते हैं। और समझ सकता हूँ कि आपने बहुत ही कुरकुरिया खाया है। लेकिन बिल्कुल ये ठीक हो जाएँगी आप अच्छी चीज़ें भी खाओगे। अ, घबराने की बात नहीं है लेकिन मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा आपके खाने के तरीके के बारे में और आप क्या खाना पसंद करते हो इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता था कि अ, आम तौर पर आप कितनी बार ये चीज़ें खाते हो अभी अपने दिन में, दिनचर्या के साथ जोड़कर बताइए कि कब खाते हैं, कैसे खाते हैं? जी।
जी। जी। जी, देखिए फ़िलहाल तो मैं अभी कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में क्या होता है, क्या होता मैं सुबह-सुबह 7 बजे मेरा जो कॉलेज रहता है। तो मैं सुबह उठता हूँ और हमारे कॉलेज का जो मेस रहता है वो उधे उसी का खाना खा लेता हूँ। क्योंकि यार सुबह-सुबह अगर आप वो सारी चीज़ें खाते हो तो पेट काफ़ी गुड़गुड़ा होना शुरू हो जाता है। अ, तो मैं ना सुबह ऐसे ही खा लेता हूँ अपना खाना और उसके बाद मैं जब क्लासेज़ अटेंड करने जाता हूँ, क्लासेज़ जाता हूँ तो अ, मेरा 1 क्लास अ, 2 घंटे के आसपास रहता है। तब प सबसे पहले तो 2 क्लासेज़ होते हैं मेरे और उसके बाद हमको फ़िर से अ, जो है आधे घंटे का अ, समय दिया जाता है क्योंकि अ, हमें ना उस वक़्त काफ़ी सारे जो बच्चे होते वो खा नहीं पाते सुबह तो इसीलिए हमें जल्दी अ, बहुत ज़्यादा ग ब्रेक दे दिया जाता है। तो उस वक़्त देखिए हर एक इंसान खा रहा होता है और अगर आप हॉस्टल पे, हॉस्टल पे रहते हो, तो आपने पहले से खा रखा है तो यार आपको मन नहीं होता खाने का। लेकिन सब लोग खा रहे हैं तो आपको लगता है यार चलो मैं भी कुछ खरीद के खा लेता हूँ। तो आप जैसे ही बाहर जाते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखती है जो पैकेट का फ़ूड होता है। तो मैं यार वहाँ से 1-2 पैकेट उठा लेता हूँ और पहला पैकेट तो मैं ब्रेक में खा लेता हूँ। दूसरा पैकेट ना क्लास के बीच में खाना शुरू कर देता हूँ। तो मेरा ऐसा ही है यार मेरे को जभी भी कहीं पे भी खाली दिख रहा हो, मेरे पास समय हो और मेरे सामने वो पैकेट हो तो मैं फैल सबसे पहले खरीद के खा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो यार मैं खरीद ही जाता हूँ। मेरे मतलब खुद के ऊपर ना ये नहीं है, काबू नहीं रहता मेरा। जी।
जी। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ सकता हूँ। और ये तो बहुत ही अ, बुरी आदत है काबू नहीं होना। लेकिन घबराने की बात नहीं है ये आदत आपके नियंत्रण में आ सकती है तो मुझे ये बताइए कि अ, सबसे ज़्यादा पैकेज़्ड फूड में आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या उसके साथ आप और फ़ास्ट फूड भी लेते हैं या बस पैकेज़्ड फूड ही ज़्यादा आप खाते हैं?
अ, जी। देखिए अ, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो फ़ास्ट फूड है वो कभी-कभार खा लेता हूँ क्योंकि अ, वो काफ़ी कम खाता हूँ। देखिए उस क्या होता क्या है क्या फ़ास्ट फूड ना थोड़ा-सा हमारे कॉलेज में अगर आपको पता होगा कॉलेज में फ़ास्ट फूड जो भी रहता है, वो सारे थोड़े महँगे रहते हैं। है ना? क्योंकि उनको तो चाहिए अ, ये इसको उनको कमाना है तो इसीलिए वो जानबूझ के थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे रखते हैं। तो उसके साथ-साथ जो आप पैकेट के फूड खाते हो, पैकेट का जो खाना है वो खाते हो। तो वो कहीं न कहीं सस्ता प्राइस ही रहता है क्योंकि यार वो हर जगह एक ही जैसा रहता है। तो अ, इसीलिए मेरे को मैत मैं तो सोचता हूँ कि यार ₹50 का 1 प्लेट से अच्छा है मैं ₹50 का 5 पैकेट क्यों ना ख़रीद लूँ। तो मेरा ऐसा दिमाग हो जाता है उस वक़्त भले ही मेरे को पता है कि यार मैं जो ₹50 का 5 पैकेट खा रहा हूँ वो मेरे तबियत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं अ, बिना सोचे-समझे उसको खरीद लेता हूँ। मैं खा लेता हूँ। खाने के बाद मेरे को कहीं न कहीं अफ़सोस होता है कि, यार आज तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया। और जैसे खाने के बाद ना मेरा जो अ, दिमाग है वो बोलता है कि भाई एक बार पैकेट पलट के देख ले। तो जैसे ही मैं पैकेट पलटता हूँ उसके ऊपर जो सारी चीज़ें लिखी होती है वो मैं पढ़ता हूँ तब मेरे को कहीं न कहीं लगता है यार, गलत कर दिया पूरा सब कुछ खा के, है ना? और फ़िर कहीं न कहीं वो अफ़सोस एक रह जाता है। तो हाँ, मैं कभी-कभार तो खा ही लेता हूँ।
जी। ओह! बिल्कुल, बिल्कुल। समझ सकता हूँ आपने। तो आपने कभी कोशिश नहीं कि, कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ क्योंकि आपने बताया कि आपकी पेट भी गड़बड़ हो जाती है तो अ, इसकी जगह आपने कुछ रिप्लेसमेंट नहीं ढूँढा कि मैं घर का खाना को खाने की कोशिश करूँ या खाना खाने की कोशिश करूँ या पैकेज्ड फूड्स नहीं खाने की कोशिश करूँ। अभी तक तो आपने तो सोचा ही होगा?
अ, जी। देखिए मैंने काफ़ी बार ऐसे सोचा भी है। लेकिन अ, जैसे ही मैंने सोचा कि यार अई ज अभी से खाना बंद कर दूँगा तो हमारे कॉलेज वाले जो कैंटीन के भईया थे ना उन्होंने 1 नया चिप यहाँ पे ला दिया। मतलब एक नया तरीके से वो खा पैकेट का खाना ला दिया वो टू यम वाला था। और आपको टू यम का टैगलाइन तो पता ही होगा कि जो चीज़ें होती हैं उनका वो तली हुई नहीं होती है वो बेक वाली होती हैं। है ना? तो वो कहीं न कहीं अ, सस्ती जो लेस या फ़िर वो सारी आती है उनसे कहीं न कहीं थोड़ा अच्छी भी होती है। तो मेरे को लगता था कि यार चलो अभी जैसे ही हेल्दी खाना खाने की तो इच्छा है तो ये तो लेस से हेल्दी है। तो मेरा ध्यान फ़िर से मैं पैकेट के फूड पे चला जाता था। हाँ मैंने काफ़ी बार कोशिश की है कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल ना खाऊँ। तो 1-2 दिन तक तो सही रहता है फ़िर पता नहीं तीसरे दिन अपने आप पे अपना हाथ चला जाता है वहाँ पे। और मैंने ख़ुद को कोशिश करी है बहुत बार अ अ, रोकने की यार नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा। लेकिन कभी-कभार ना मैं बिस्किट खरीद लेता हूँ, कभी चॉकलेट खरीद लेता हूँ। मैंने एक बार बैठ के गिना था कि मैं दिन का जो चीनी होता है वो कितना ले रहा हूँ। तो जब में गिना तो उस दिन मैंने आई अ, शायद से 2 से 3 डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा ली थी। और वो भी 60-60 की थी 1 तो मैंने जब देखा के यार कि एक डेयरी मिल्क के चॉकलेट में 25 से अ, 30 ग्राम का जो है च चीनी था। तो मैंने देखा के यार मैंने 1 दिन में 100 ग्राम के आस पास चीनी खा लिया। जो कि काफ़ी ज़्यादा अ, मेरे को भी दिमाग अ, बहलाने वाला था। फ़िर उसके बाद से मैंने कोशिश तो काफ़ी की है। लेकिन हमेशा नाकामयाब ही रहा हूँ।
ओह! हुँ। हाँ। चीनी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने इतनी सारी चीज़ें खाई हैं, तो अभी तक क्या-क्या स्वास्थ्य संबंधी अ, शिकायत आप करोगे, जो-जो आप क अ, देखे हो अपने आप?
जी, देखिए अ, स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो यार, मेरे को पहले-पहले काफ़ी ज़्यादा पेट की दिक्कत होती थी। अ, लेकिन हुआ क्या है, मेरे को जितना लगता है, मेरा जो शरीर है, उसी न उसने भी कहीं न कहीं मान लिया है कि, यार, ये बंदा सुधरने नहीं वाला है। तो वो भी शायद मेरा जो अ, पचने का तरीका है, वो भी काफ़ी बदल चुका है। तो मैं अब जो भी खाता हूँ, वो तो पच तो जाता है मेरे पेट में। लेकिन कभी-कभार ना, ऐसा जलन-सा होता है और आप बोल सकते हो, कहीं न कहीं मैं थोड़ा-बहुत मोटा भी हो रहा हूँ अ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा गेम खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो मेरे को जो एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं दिन में काफ़ी इतना ज़्यादा गेम खेलता हूँ, 2 से 3 घंटे तो मैं गेम ही खेलता हूँ। इसीलिए मेरे को लग रहा है, अगर मैं वो भी नहीं खेलता ना, तो अभी तक पता नहीं, 120, 130 केजी का हो जाता। लेकिन, फ़िलहाल तो मैं अभी 80 या फिर आप बोल सकते हो, 70 केजी के आस-पास ही हूँ। तो अ, मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कतें तो आती नहीं हैं, लेकिन अ, मेरे को लगता है कि यार, मैं लंबे समय पे अगर मैं देखूँ, जहाँ पे जब मैं बैडमिंटन खेलना अ, स बंद कर दूँ या फिर मैं कोई ऐसी दिक्कतों में फँस जाऊँ ना, तो कहीं न कहीं मेरे को अ, सा आगे जा के कहीं दिक्कत आ सकती है, आगे जाके कोई समस्या ज़रूर आने वाली है। जी।
हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आप समझ रहे हो कि अगर हम अ, शुरू से ही ये सब चीज़ें करते रहें अभी हमें ये समस्या ना दिख रही हो, लेकिन आगे जाके समस्या दिख सकती है। इस बात पर आप समझते हो ये बहुत ही अच्छी बात है, और कहीं न कहीं रोकथाम आपने स्टार्ट भी कर दी है तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए कहीं न कहीं अ, देखिए समस्या तो है आपने तो बहुत सारी अ, पैकेज फूड्स खाते हैं हमें कई बार पता नहीं होता है कि हम अपने अंदर क्या ले रहे होते हैं। हालाँकि आपने अ, सुगर देखी है अ, 100-100 ग्राम आपने खा ली तो और भी चीजें होती हैं अ, अभी तो आपने सुगर देखी जैसे कि, अ, कि पाम ऑयल से बनता है, वो भी कहीं न कहीं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत से और भी हमारे डाइजेशन के लिए कहीं न कहीं हार्मफुल होती है। तो और भी कई तरीके के प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो हमें बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही भयानक बीमारियाँ भी दे देते हैं ये सब जो चीज़ें होती हैं। अ, बिल्कुल हमें पैकेज फूड नहीं खानी चाहिए, हालाँकि अब से को कोई बात नहीं है, अब से आप सावधानी बरत सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। अब ध्यान रखें क्योंकि अ, आपने सही सोचा कि लंबे समय में ये सब अब समस्याएँ देती हैं, तो अ, ज़रूरी नहीं कि ये समस्या अभी दे ही देंगी क्योंकि अब से सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए अ, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा आदत है खाने की, ये सब चीजें, तो कोशिश करें कि पहले अ, कम करने की कोशिश करें। अगर एक ही बार में आप छोड़ोगे ना तो नहीं हो पाएगी फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आएगी। अ, सडन्ली छोड़ोगे ना, तो बहुत ज मन करता है और ज़्यादा आप खाने लगोगे। तो कोशिश करते, अगर हफ्ते में आप 4-5 बार खा रहे हैं तो कोशिश करो कि 2 से 3 बार खाएँ। क्योंकि देखिए हम जो खाते हैं ना वो, ये हमारा भूख नहीं होता है कई बार भूख जो होती है ना और जो भावनात्मक भूख होती है, उसमें बहुत ही अ अ, वो होता है डिफरेंस होता है, पेट की भूख अलग होती है और मन की भूख, थकान की भूख, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। तो इसे समझना ज़रूरी होता है कि भूख असल भूख क्या है, अगर पेट की भूख होगी तो आपको अ, अन्न खाने का मन करेगा, आप रोटी खा सकते हो, चावल खाने का मन करेगा, प्रोटीन खाने का मन करेगा लेकिन जो आपकी अ, भावनात्मक भू भूख होती है ना वो कहीं न कहीं आपको यही सब स्नैक्स पैकेज फूड फास्ट फूड ये सब खाने की अ, कि इच्छा पैदा करेगा। तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर ऐसा क्रेविंग आए तो थोड़ा कोशिश करें कि उस समय थोड़ा-सा पानी पी ले, थोड़ा-सा अ, कोशिश करें कि टहल लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं, कोशिश करो 10 मिनट टालने की। ये सब चीजें आप कर सकते हो ये भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो हेल्दी उसकी जगह कोई चीजें आप रिप्लेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप भुने चने खा सकते हो, और देखिए उसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हो उसमें केले खा सकते हो, क कई लोग पीनट्स भी खाते हैं, तो बादाम भी खा सकते हो, नमकीन, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट रहेगी इस जगह पे, तो बादाम खा सकते हो, ये सब चीज़ें बढ़िया रहती है और घर का खाना थोड़ा अ, टेस्टी बना लो वो भी बढ़िया रहेगी। अच्छा तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, साथ कोशिश करो कि ना कि उम कैंटीन नहीं जाने की, वहाँ जाओगे तो होता है ना कि सामने दिखेगी फिर फिर तो खा ही जाओगे लेके फिर ये दिक्कत हो जाती है तो, नहीं भी खाओगे ना तो बोलेंगे, अरे ये ट्राई करके देखो भाई साहब, ये बढ़िया है। हाँ, तो ये समस्या हो जाती है तो कोशिश करो कि अ, दूर रहे थोड़ा वहाँ से जी।
जी। जी। जी। हुँ। जी। बिल जी। जी। <chuckles> जी, जी। <chuckles> जी, नहीं। जी। नहीं मैं आपकी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और मैं आपने जो भी सलाह मेरे को दी है, मैं अपने जीवन में उसको लागू करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आशा करता हूँ हम आगे भी मिलते रहे। धन्यवाद आपका।
जी, आपका भी धन्यवाद। उम्मीद है आप अपने अ, इस बदलाव को ज़रूर अपनाएँगे। धन्यवाद आपका।